Ai. Ah, teve a teve alguns, teve um ou outro, ai que agora eu não me lembro, mas eu já torci sim pra alguns casais. Mas ó, vou te contar um fato curioso, uma vez eu vim viajar pra Miami, e eu estava a passeio, eu estava numa loja e eu encontrei uma um casal do 90 dias. <laughs>
Não, sim, aham. Aham. Conta. Aham. Sim, mentira! <gasps>
Sério! Eu encontrei pessoalmente. <laughs>
Ai, que tudo! Ai, eu nem sei o que que eu faria nessa hora.
É, aí eu desenrolei meu é, eu desenrolei meu inglês ali e falei: "Ai eu adorava acompanhar vocês". <laughs>
<laughs> <laughs>
Minha filha minha filha é que eu acho que viu. Ela viu a gente assistindo, ela não estava assistindo, mas que ela era menorzinha. Mas ela que me falou "Olha, fo eh, não sei, não é aquela pessoa?". Ela me me avisou que era. Aí, eu fui lá no corredor da loja, eu tava numa Target, assim, aí, eh
Certo. Aham. <gasps> Ai, meu Deus. Aham. Comprando tudo, né, na Target
Aí, eu falei: "A". É, aí eu falei: "A eh, vou lá, né". Eu cheguei perto da pessoa e tal, aí quando eu vi a oportunidade eu falei. <laughs> Achei curioso. <laughs>
Meu Deus! E a e o e a pessoa foi receptiva? Agradeceu? Me conta como que foi a reação dela.
Foi foi, ela ficou meio sem graça, assim, deu risada e tal, mas eles estavam juntos, viu. Eles estavam juntos. ai, ai <chuckles> É, deu deu certo.
Ó. Ah. E, é tão bom. Quando pelo menos ali no off tá todo mundo junto bem, né. <laughs>
É, deu certo, <laughs> achei curioso. <laughs>
E me conta assim, fora reality show de relacionamento que eu tô vendo que você gosta muito, eh, qual o outro tipo de reality show assim, que você gosta? Isso você não tem.
Eu gosto mais, eh Ah e tem um outro também, esse não é de relacionamento, mas era um um reality, aquele, hum ai, deixa eu ver como é que era o nome, eh, eu acho que é é Aeroporto que chama no Brasil. <laughs>
Aham. Conta. Ai, sim, Aeroporto área restrita.
Área restrita, <chuckles> eu adoro.
Você está me trazendo muitos bons sentimentos. <laughs>
Eu adoro assistir, eu acho incrível assim. Às vezes me dá vontade de trabalhar lá, sabe. Eu fico até com vontade de trabalhar naquele lugar. <chuckles>
Muito bom! Sim, verdade. Eu acho que ali é só por concurso, né ou não? Eu nem faço ideia de como trabalhar.
Acho que sim, eu acho que sim, eu acho que é concurso, mas me dá uma vontade assim, de trabalhar eu acho super curioso, super interessante assim, é
É. Eu acho eu acho bacana ver as pessoas entrando porque daí eu já começo a pensar: "Meu Deus quando for minha vez de voltar, o que que eu vou fazer?". <laughs>
Então. É, a gente vai pegando dicas e fala: "No". É <chuckles> A gente fica pensando assim: "Nossa será que um dia vou ser parada? Será que um dia vão achar? <laughs> Minha atitude tá suspeita?". <laughs> Acho engraça
Verdade, verdade. Até hoje eu não sei se a cota mínima pra ir por pessoa é $1000 ou é $500 de tanta Eu já vi tantas edições, eu nem sei como é que tá hoje.
Ah